Hmm, okey at least maganda 'yong pagbabalanse mo, ha, ng mga prayoridad mo din pala tungkol sa trabaho pati sa pag-aaral mo, 'no. Ah, pero ano naman 'yong, ah, natutunan mo tungkol sa disiplina, 'no, at saka time management? Kasi siyempre nga, ah, sa dami ng ginagawa mo ano 'yong mga ginagawa mo or natutunan mo?
Hmm. Ayun nga. Tamang pagpaplano para sa 'kin tapos, um, 'yon nga sabi ko sa kanina, preparation. Hindi dapat 'yong laging, ano, "Ah, malayo pa naman yung deadline." Alam mo 'yon mga gano'ng ano natin, ah, mentality natin na parang, "Oh, sa susunod na week pa naman 'yong deadline. Saka ko na gawin." Ganiyan. Hangga't may time ka gawin mo na. Kasi the more na parang hinihintay mo pang mag-deadline pagdating ng deadline nagka-cram ka na. Imbes na malaya mong mailabas 'yong creativity mo sa iba sa isang bagay hindi mo yun magagawa kasi pressured na 'yong utak mo, eh, 'di ba? Parang bara-bara na lang information. Tapos, ah, pangatlo, 'yon nga plano na pagpaplano, preparation. 'Tas 'yong pangatlo is assessment.
Mhm. Mhm, oo. Yes, oo. Hmm, yes. Maraming salamat.